Heu, pas pas tout à fait, parce que c'est une pizza, heu, pâte épaisse et heu, c'est, hem, c'est c'est une pâte un peu pain.
Ah d'accord. Ah d'accord, oui je vois à peu près oui. Mais, heu
Voilà, parce que, heu, c'est en fait, heu, voilà la la pi la pâte à pizza, heu, épaisse elle il y a un peu de sucre dedans qui donne un peu du moelleux. Là c'est c'est un peu moins moelleux. C'est
D'accord. Ah oui c'est c'est vrai. Oui. Mmh mh. C'est c'est plutôt sec comme une tarte plutôt? D'accord.
C'est, heu, c'est entre les 2 en fait, ouais, c'est c'est, hem, c'est entre les 2 c'est voilà. C'est c'est moelleux quand même, mais plus comme un pain, il y a pas de goût de sucre dans la pâte et mmh et puis en fait, heu, c'est c'est en le tout n'est pas sec parce que tu as le l'oign tu as le lit d'oignon avec de l'huile et tout quoi.
Ah d'accord. Non c'est intéressant. Mmh d'accord. Ouais. Ah oui, donc heu, ça doit ça doit imbiber, ça doit donner un arôme aussi, heu, à la pâte, heu
Ouais. Ouais voilà, parce que c'est les oignons, ils sont cuits à l'huile d'olive et avec du sucre.
Ouais. D'accord, c'est intéressant, heu et heu, ça se déguste aussi dans des restaurants? Dans des boulangeries?
Ouais. Bah, heu, n restaurant non, restaurant éventuellement en tapas.
D'accord, oui.
C'est, voilà, c'est c'est m c'est même pas une entrée en fait, c'est un
Oui.
ouais c'est un truc, heu, c'est comment on a un m les appetizers quoi c'est les voilà quoi et mais sinon en boulangerie, oui en en boulangerie, heu, tu achètes une part, heu, ça équivaut à une part de pizza, mais c'est vendu carré.
Heu, ou en snack, heu, en fait, c'est ça? Ah oui, d'accord, oui. Ah d'accord, c'est intéressant. Ben si si je v jamais je vais dans le sud, heu, j'essaierai, ouais. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air bon.
Ah beh ouais mais v honnêtement c'est trop bon. Après voilà, tu en tu en as qui aiment l'anchois, d'autre non, donc tu as les 2 versions.
Ouais. Ah ça doit être inté intéressant d'essayer et au niveau, heu, sucré est-ce que vous avez aussi des spécialités, heu, particulières?
Ouais. Ouais, on a la tourte aux blettes.
Tourte aux blettes.
Ouais, tu
Ah! C'est j'adore les blettes, heu, j'aimerais bien essayer.
Ouais et tu connais du coup la tourte aux blettes ou pas?
Heu, non, je connais le gratin de blettes mais pas la tourte aux blettes. <laughs>
D'accord, bah là du coup, la tourte aux blettes c'est sucré. C'est, heu donc en gros entre 2 entre 2, heu, on va dire plaques de pâtes, tu as, hem, des blettes, heu, cuites, heu, avec du sucre, des raisins secs, des pignons.
Mmh, d'accord. Ouais. Ah ouais.

Ouais, c'était bon me très gras, hein, mais bon. <laughs>
C'est très gras, ouais. <chuckles> Il y a plus de ça s'appelle le gâteau au beurre en breton, c'est pour ça, donc heu, c'est, heu après les g galettes ou les crêpes, heu, bretonnes, bien sûr, c'est un classique de la cuisine. Ouais.
Oui. Ouais, ouais. Ouais, les crêpes, heu bah, du coup, en fait, est-ce que les crêpes, c'est originaire de Bretagne? Les crêpes, heu, classiques, c'est c'est breton? Ah, mais moi, je je en ce moment, en plus, je suis dans ma période crêpe. J'en mange, heu, 1 à 2 fois par semaine, heu, enfin, j'en j'en fais, j'en, heu, j'en fais, hem, heu, je je prépare, heu, une à partir de de presque 1 litre de lait, donc tu imagines que ça fait beaucoup.
Oui, mmh mh, c'est la même chose. Oui, tout est breton, je Voilà. <laughs> Ah, moi, je Ouais, c'est c'est facile à faire. Ah oui, ça fait une grosse quantité quand même! <laughs>
Voilà et et je suis dans ma folie crêpe, là! Je je veux en manger tous les jours. <laughs>
Ouais. Heu, moi chez nous, en fait, ça remplaçait le pain chez mes parents, on mangeait toujours des galettes bretonnes, donc des galettes de blé noir
Ah ouais? Ouais, ah, donc au sarrasin?
avec, heu, ça remplaçait le pain, en fait.
OK, OK, ben, heu, sarrasin, heu, j'en ai déjà fait mais l c'est plus difficile parce que la crêpe est cassante, heu, donc heu
Oui. C'est diététi c'est plus diététique que le pain. Ah non, heu, normalement, non!
Pour ah bon? Pourquoi? Parce que tu mets aussi du blé?
Ça doit dépendre, heu, de la recette ou du dosage.
Ouais, si tu tu coupes avec du blé?
Non, non, moi, non, je coupe pas avec du blé, sauf si j'ai des invités qui n'aiment pas ça mais heu, souvent, en fait, c'est que les gens, ils mettent que de l'eau et heu et heu, de la farine de sarrasin. Moi, je rajoute un œuf pour lier, en fait.
Mmh. Oui et la farine de sarrasin? Ah oui, oui, heu, je crois qu'on avait mis de l'œuf, oui!
Ouais et heu, après c'est par rapport à la température de ta poêle, en fait.
Ouais, il faut que ce soit assez chaud quand même.
Ouais et la consistance de la crêpe, heu, c'est c'est un petit peu ce qui est difficile à maîtriser, au début. Il faut pas qu'elle soit trop lourde, il faut pas qu'elle soit trop liquide, il faut trouver le juste milieu et par exemple, si au milieu de cuisson, tu te rends compte que la pâte, elle est un peu trop liquide, heu, n'hésite pas à rajouter, heu, un peu de farine ou heu et surtout pas oublier le sel, pas en mettre trop mais il faut qu'il y en ait suffisamment pour, heu, pour l'humidité, en fait.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, moi, j'adore, j'adore, les crêpes, heu, c'est
Et et pas la et pas la cuire trop longtemps parce qu'en fait, tu vas la repasser après, heu, d dans dans une poêle beurrée pour mettre tes ingrédients dessus, donc pas trop longtemps.
Ouais, d'accord. OK, d'accord.

Ah d'accord, heu, ouais, je pense que c'est moi je mange pas de porc donc je peux pas trop dire mais normalement, heu, c'est c'est du c'est un peu du jambon.
Hein. Ouais. Je sais plus le nom que ça est c'était mais en gros c'était vraiment, heu, genre un os avec, heu, hem, une grosse, heu heu, comme un un m un bout de jambon, tu sais, mais avec la p couenne autour.
Ouais. Oui, oui, je vois. Je vois ce que c'est ouais, non, j'en ai jamais mangé. <laughs>
Ouais et en fait, heu, donc heu, on avait mangé ça dans une brasserie et m donc mon mon copain lui avait pris, heu, une la version, heu, on va dire un peu caramélisée, heu, croustillante et c'est vrai que s sa version, pour le coup, était très bonne et moi j'avais voulu goûter l'autre version, mais là, du coup, c'était t c'était très mou.
Oui. Ah d'accord, ouais. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bouilli, c'est pour ça s dans le ouais.
Ouais et et en fait, heu, j'avais été un petit peu écœurée par la texture, heu, molle, heu, gélatineuse, hem, de la couenne.
Ouais. C'est c'est spécial, ouais. Ouais, oui, je crois que c'est Eisbein c'est c'est comme ça que ça s'appelle en fait, c'est un morceau qui brûle, ouais. Bon bien sûr pas les saucisses. <chuckles>
Mais heu, si ouais. OK. OK. Voilà et du coup, j'avais mangé aussi, heu, bah des saucisses, hein. <laughs>
Ouais. <laughs> Ah, il y a beaucoup de sortes de saucisses, chaque région a un petit peu sa sa sorte de saucisse, heu, ouais. Il y a aussi, heu, par exemple, la salade de pomme de terre, des du goulash, c'est un c'est un ragoût en sauce.
Ouais. Que s ouais. Ouais.
Heu, on a dans le coin où j'habite en fait, j'habite en bord de mer, donc on a beaucoup de poissons. On a tout ce qui est rollmops, je sais pas si tu connais rollmops, c'est des poissons qui sont dans le vinaigre.
Mmh mh. D'acco Ouais, ouais, <chuckles> je j'ai goûté pour la 1re fois la semaine dernière et heu, j'aime moyen. <chuckles>
<chuckles> On a du poisson fumé, des anguilles fumées, moi je n'aime pas ça les anguilles fumées, mais bon, heu, c'est la spécialité, heu, du coin.
J'ai j'ai jamais goûté l'an l'anguille, mais j'adore le maquereau fumé.